Est-ce que tu pourrais, heu, parler d'un mentor qui a vraiment tout changé pour toi?
Ah oui, je peux, oui, oui, oui, oui. Alors ça va remonter, heu, quelques, heu, quelques années en arrière, mais effectivement, oui, heu, je je peux je peux. Alors, c'est t faut remonter presque à mais je crois que c'était en 2 000.
Ah oui, ça fait, heu, 25 ans, donc heu, il y a fort longtemps. Est-ce que c'était par hasard? C'était, heu, prévi prévisible?
<chuckles> Non. Non, non, pas du tout. Non, mais heu, i ouais, bah, je vais te contextualiser, heu, la chose, mais en fait, c'était, heu, à l'époque, heu à l'époque, j'étais, heu, je passais mon bac, mais il f mais j'allais m'inscrire dans une école de, hem, de radio, heu, à la rentrée, heu, 2 000, donc heu, c'était pour la rentrée d'octobre, et puis, dans en février de cette année-là, tu avais, bah, heu, tu tu intégrais pas cette radio, heu, cette école, heu, comme ça et heu, pour l'intégrer, bah, tu avais 1 journée de d'examen, 1 de tests et puis aussi de on te faisait aussi visiter l'école, savoir si ça te plaisait vraiment et cetera. Rencontre avec, heu heu, j'allais dire le corps professoral, du du moins avec certains certains formateurs et heu, et c'est et c'est justement même avant donc de rentrer dans dans l'école, heu, après avoir été pris tout ça, c'est le jour où j'y suis rentré la 1re fois pour la visiter et pour faire donc aussi ces tests et cetera et cetera que j'ai rencontré, pour la 1re fois, ce fameux mentor.
Mmh. Oui. D'accord. D'accord donc oui, c'est intéressant donc heu heu, oui, donc là, et dans l'école de radio, il y avait des tests et cetera, et c'est est-ce que c'est ce fameux mentor qui vous a fait, heu, visiter, heu, l'école, qui vous a fait passer les tests, peut-être?
Non, non, c'était marrant, non parce qu'en plus, on heu, j'étais pas voué à le rencontrer, heu, non, mais vraiment, il y a des trucs, heu, tu vois, heu heu, des ces ces ces rencontres qui, effectivement, peuvent, heu, changer beaucoup de choses. Heu, parce qu'en plus, moi, à la base, quand je suis rentré, heu, quand j'ai quand j'ai voulu faire de la radio, c'était pour, heu heu, pour appuyer sur les boutons. En gros, heu, je venais un peu de l'univers de de DJ. Heu, ma mère, heu, me disait qu'être DJ, c'était, peut-être pas, un métier que tu allais exercer jusqu'à la retraite, donc peut-être essayer de d'aller vers un truc, heu, plus plus poussé et et dans lequel tu pouvais faire une vraie carrière. En plus, à l'époque, heu, les DJ n'avaient pas, heu, le la le même vent en poupe qu'aujourd'hui ou c'est quand même plutôt un truc dans l'air du temps et donc heu, et c'est elle qui m'avait, heu, trouvé, heu, cette brochure, enfin des amis à elle dont l'enfant faisait cette école de radio. Elle s'est dit: «Tiens, pourquoi pas, je vais lui présenter», elle me l'a présenté cette brochure, j'ai trouvé ça génial et j'ai dit: «Bah, vas-y, je vais faire réalisateur», je voulais être réalisateur radio et puis, heu, et
Moui. Oui, oui. D'accord donc réalisateur radio, c'est vraiment, heu, c'est c'est pas toi qui est au micro, qui anime, heu, l'émission et cetera?
Non, non, toi, tu es, heu, derrière la console et c'est toi qui qui gère, heu heu, l'émission, qui gère, heu, de passer les sons, la musique, tout ça, la pub. Enfin bon voilà, oui, c'est ça, d'ailleurs, c'est technico-réalisateur, le terme exact, mais c'est aussi la l'application du conducteur tout ça tout ça, mais bon, bref et et en fait, heu, donc moi, j'étais dans cet état d'esprit et puis, heu, et puis je vais dans cette école, donc j'y rentre, heu, ma mère m'accompagnait, heu, et et là, heu, un j'attendais devant le le bureau du du directeur des études, pour, heu, mon 1er entretien et en fait, heu, sortant de ce bureau, heu, du directeur des études, sort un un monsieur, heu, qui qui qui direct vient vers moi, heu, on discute, heu: «Salut, tu es qui? Machin», on parle vite fait: «OK OK» et puis, en au au en quelques secondes, hein, vraiment, heu, l'échange a duré, heu, 10 secondes: «Et tu veux faire quoi, heu, du coup dans dans l'école, si tu es pris?» «Bah, réalisateur» et là, il me dit: «Ah non, non, non, non, non, non, non, non, tu se tu seras pas réalisateur. Tu tu vas faire animation et je te le dis tout de suite, tu seras animateur».
Ah oui, les détails techniques, heu Moui. Oui. Ah oui! Ah oui, donc toi, oui, tu es, heu heu, à la base, c'est ta c'est ta mère qui avait trouvé la brochure donc heu, toi, vu que tu tu aimais bien faire DJ et cetera donc elle avait trouvé une école plus adaptée pour faire carrière. Heu, donc après ton bac, toi, tu es vraiment allé dans l'optique d'être, heu, technico, heu, réalisateur et ce fameux, heu, mentor que tu as vu finalement, q q pour la 1re fois que quelques secondes
Réalisateur, ouais. C'était la 1re fois, quelques secondes.
et il t'a dit: «Tu seras animateur». Comment tu l'as ressenti, à ce moment-là, tu est-ce que c'est tu, heu, tu t'es dit, heu
Ah, mais il y a tout de suite, ouais, il y a il y a il y a tout de suite un un truc, tu sais, il y a il y a, hem, c'est c'est là que que qui qu'on peut vraiment parler de mentor. C'est une espèce de le mec voit un truc en toi que toi même t'aurais pas imaginé et heu, en l'espace de quelques secondes, tu vois? C'est-à-dire que j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai, heu, juste répondu, heu, vite fait à ces questions. Enfin, j'ai pas compris d'où c'est venu. J'ai on en a jamais d'ailleurs vraiment rediscuté, heu, mais heu, mais lui et moi, on s'en souvient bien. C'est quelqu'un que que qui qui qui est toujours, heu, qui est un peu un grand frère, heu, spirituel, on va dire, même si ça fait, heu, des mois que je me dis qu'il faut que je l'appelle et je l'ai pas fait mais heu, mais voilà, mais en tout cas, hem, en tout cas, là c'est je sais je sais je sais pas c'est, tu sais, c'est vraiment ce genre de de rencontre difficilement explicable et puis, il m'a dit ça, et puis moi, j'ai un peu rigolé, tu vois, je l'ai je l'ai pas pris, heu
Moui. Oui, oui. Oui, tu le prenais pas au sérieux, heu, au début dans le sens, où: «Non, moi je ferai pas réalisateur», dans ta tête tu t'es dit: «Je ferai, pourquoi je suis venu dans cette école au début».
Ouais, et C'est ça, mais en fait, mais c'est ce que je lui ai dit. Je je lui dis: «Ouais, mais moi, le truc, c'est que ce que j'aime, c'est appuyer sur les boutons». Il me dit: «Mais alors fait animation parce que, de toutes façons, animateur, tu seras sans doute, heu, il y a de grandes chances, quand même, que tu si tu es pris, heu, si tu fais de l'animation, que tu sois sur une radio dite, heu, musicale», heu, donc heu, il y a il y a il y a 2 types de radio. Il y a les les généralistes où ça fait que parler. Là, c'est différent, mais généralement, c'est quand même des grandes stars, heu, sur RTL, heu, France Inter et compagnie et puis, tu as les radios musicales ou même si tu as aussi des stars, sur tout le reste d'une journée ou d'un week-end, heu, tu as aussi beaucoup d'animateurs plus lambda qui sont, heu, des animateurs de flux, comme on dit. C'est-à-dire des des mecs qui passent la musique, ils parlent 3 fois par d par heure. Je caricature, hein, mais pour dire: «On vient d'écouter ça, on va écouter ça». Tu vois, c'est c'est c'est ce que tu peux écouter la plupart du temps en journée, en dehors d'un morning ou d'une émission de soir ou ou d'après-midi, heu, fin d'aprèm et hem, et en fait, il me disait, heu: «C'est tout bénef si tu fais ça, heu, sur les radios musicales, en fait, les animateurs s'autoréalisent. C'est-à-dire que tu es, à la fois au micro, mais c'est aussi toi qui passe la musique, les jingles, heu, la pub et tout» donc en fait, et là, je me suis dit: «Oh waouh!»
Oui. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, comme un DJ finalement, heu heu, parce que là c'est pas les grosses, heu heu, comme tu disais, un morning par exemple, où, heu, pendant 1 heure 30, c'est un sujet imposé et cetera. Là, tu es un peu libre dans ta production de faire.
Ouais, sauf que ouais Ou ouais alors, heu, non, mais je ve après je vais pas rentrer dans le détail du métier, n tu es pas libre parce qu'on t'impose quand même un conducteur. Les musiques, c'est pas toi qui les choisis, hein, c'est un con il y a des programmateurs musicaux qui te préparent, heu, 24 heures d'une journée la veille pour le lendemain et tout, donc toi, tu as un conducteur, tu dois passer la musique qui est écrite, par contre, c'est toi qui va être le réalisateur, donc le technicien, tu appuies sur les boutons, le réalisateur, dans le sens où c'est toi qui vas choisir le jingle qui va se m mieux se marier entre 2 titres, heu, c'est toi qui vas gérer tes timings pour res pour respecter le le temps d'une heure donnée. C'est toi qui vas aussi gérer le contenu de tes interventions, heu, avec évidemment, heu, une charte éditoriale de la radio, un format à respecter et cetera mais c'est voilà, donc en fait, tu es un petit peu, heu, multifonctions. DJ, moi, quand j'étais DJ, je parlais pas dans un micro, hein, ça c'est, heu, j'étais pas animateur de soirée, j'étais vraiment DJ, c'est-à-dire je me mettais derrière des platines et je passais du son. C'est quand même 2 métiers différents, mais qui ont des points communs et d
Oui. D'accord! Oui. Oui, oui, oui. Qui ont des similarités? Oui.
et donc, je me suis dit: «Bah, écoute, on verra bien». Tu vois sur le moment, je me suis pas posé plus de questions et puis après, heu, les mois se sont écoulés et et donc, j'ai été pris dans dans cette école de radio. Les 3 premiers mois, tu touches à tout, heu, dans l'école, tu fais même du journalisme, de la production. Tu
Heu, oui, pour apprendre les bases, heu, générales, heu, du monde de la radio?
Voilà et puis et puis pour être sûr de de savoir ce qui te plaît et puis, finalement, bah, c'est vrai que le le micro quand j'en faisais, heu, au sein de cette école, ça me plaisait bien, tu vois et c'est vrai que j'ai vu que tu étais tout de suite formé aux 2, c'est-à-dire que tu étais formé à être au micro mais en même temps à être, heu, derrière la console et à passer les sons et tout donc, ça me plaisait bien, donc heu, j'ai suivi, finalement, heu, la voie de faire le diplôme d'anim d'a du coup, c'est animateur technico-réalisateur, le terme exact et heu, en expression radiophonique pour aller au bout de l'intitulé du diplôme et hem et en fait, là, où il a été vraiment mon mentor, c'est que donc il était aussi formateur dans dans cette école mais aussi, heu, animateur sur une grande radio nationale et heu, les 1ers mois que j'ai fait, heu, dans dans cette école, j'étais en stage dans une radio et puis, heu et puis il m'a proposé de d'intégrer son équipe pour être en stage avec lui dans dans son antenne et c'est là qu'après, là, on on a vraiment, heu, bah, tous l t tous les aspects du mentor. Il y avait, heu
Oui. Mais avant de, heu, d'intégrer ce fameux stage dans son dans son antenne qui qui est connue, hein, heu, est-ce que, heu, tu l'avais, heu, recroisé ensuite puisqu'il était sorti du bureau et tu tu l'avais croisé pendant ta formation où tu touchais un peu à tout?
Bah, oui! Oui, mais si bien sûr, bien sûr, il était il était, c'est ce que c'est pour ça que je te disais les triples aspects, parce que le 1er, on va dire, c'est le quand il m'a repéré et qu'il m'a sorti cette phrase qui a quand même tout changé parce que j'aurais peut-être jamais eu l'idée de faire animateur, quoique, peut-être, mais en tout cas, ça a quand même eu une sacrée influence parce qu'il était vraiment sûr de lui, non pas que en plus, pas seulement que je devais faire animateur mais que je serais animateur et puis, hem
Oui. Oui, que c'était ta ta destinée, oui, en quelque sorte?
ouais, voilà et puis, heu, après, le 2e aspect du mentorat, bah, c'est qu'il était formateur dans cette école de radio donc, je l'avais tous les jours en tant que prof, heu heu, d'animation en autoréalisation, justement, on était vraiment sur, heu sur, heu, sur l'expression radiophonique et donc il m'a il t'apprend toutes les bases, heu, du métier, quoi, vraiment les bases parce qu'après le reste s'apprend sur, heu, sur l'expérience mais, voilà, il t'apprend les bases et puis derrière, je l'ai eu, heu, je l'ai eu en tant que maître de stage, comme on dit, donc où il m'a pris, heu heu, ça a duré, je sais plus 1 an, 1 an et 1/2 où j'étais, heu, ah oui, facile, facile, 1 an, 1 an et 1/2 où j'ai été dans dans dans son émission et j'étais son réalisateur. J'étais aussi, heu, enfin, j'avais plusieurs postes. Je coanimais un petit peu avec lui, heu, dans dans l'émission mais bon, j'étais surtout, heu, à la réalisation et heu et et ça, heu, là là, pour le coup, tu as vraiment aussi, heu, tout l'aspect, heu, technique, en plus de la théorie qu'on apprend à l'école, quoi.
D'accord. Oui. Oui, oui, oui. Oui, là, tu t'étais vraiment immergé, heu heu, en direct mais heu, c'est intéressant parce que, là, tu dis ensuite, il t'a pris, heu, pendant 1 an et né 1 an et 1/2 dans son émission et heu, donc heu, sur les gens, ils ont tendance à dire que, oui, heu heu, le mentor, c'est lui qui m'a inspiré et cetera mais heu, ils parlent rarement aussi du côté négatif. Toi, est-ce qu'à un moment, il t'a fait des critiques qui, heu, sûrement, ont été des critiques constructives mais sur le coup vu que tu étais jeune, heu, ce heu, tu l'as peut-être perçu comme, heu, une critique personnelle, ça t'a mis une claque, tu voulais tout arrêter?
Non! Non! Non, bah, ce serait pas je pense pas que ce serait être un bon mentor de de d'avoir ce genre d'attitude. Bien sûr, qu'on s'est pris la tête, surtout qu'après, on était devenu, heu, très proches, enfin, je veux dire, j'allais, heu, j'allais très souvent manger chez lui. Il est devenu ami de la famille, il est il est devenu ami de ma mère, de anu ami de mon meilleur ami, enfin, il est, heu, mais mais avec 20 ans d'écart, c'est-à-dire il a, il avait, heu, voilà, lui, au bah, aujourd'hui, au moment où on se parle, il a il est déjà à la retraite, heu, depuis quelques années, enfin, voilà, donc on mais heu, mais heu, n après tous les conseils qu'il te donne, heu, sont bons à prendre et si tu es pas capable d'entendre la critique, déjà, il faut surtout pas faire ce métier parce que de toute façon, tu vas être, heu, dans un métier où où tu vas être sujet à la critique, que ce soit de tes différents supérieurs, parce que crois-moi que que tu vas en voir passer tout au long de ta carrière, différents directeurs d'antenne, heu, qui imposeront un format différent, qui auront une vision différente. On est sur un métier artistique et donc subjectif, tu peux très bien avoir un gars qui va dire: «J'aime pas ce que tu fais» et faire la même chose avec un autre gars qui va dire: «J'adore ce que tu fais» donc, voilà et lui, heu, bah, lui, il est là pour, heu, le mentor, il est là pour t'apprendre les bases et pour t'apprendre aussi, heu, toutes les ficelles, heu, sachant que lui, il a 20 ans d'expérience supplémentaire, donc heu, bien sûr qu'on s'est pris la tête, bien sûr qu'il y a des fois, on a pas été d'accord, mais heu
Oui, oui. Oui.
au final, quelque part, il y a un côté, heu, c'est lui qui a raison, quoi qu'il en soit, tu vois?
Oui, parce que, oui, elle a 20 ans d'expérience et et c'est oui, il avait beaucoup plus d'expérience que toi, heu, dans le domaine de la radio et heu, d'ailleurs, hem, c'est intéressant ce que tu dis, heu, parce que tu le vois comme un mentor, heu, c'est devenu un ami, un ami de la famille. Est-ce que tu pourrais, par exemple, heu, partager, heu, 1 conseil qui t'a marqué, heu, vraiment qui t'a marqué que peut-être c heu, dans le monde de la radio, le conseil qu'il t'a donné ou peut-être dans dans la vie de tous les jours, heu, un conseil que tu pourrais, heu, par parler de aujourd'hui?
Mmh mh. Ah! C'est alors là, c'est elle est difficile cette question, franchement, heu, un conseil? <gasps> Peut-être, heu, peut peut-être, hem, c'est pas le le plus le plus technique mais je me souviens, heu, je me souviens quand parce que quand j'ai commencé en radio après, quand quand j'ai je j'ai directement après, heu, j'ai j'ai commencé à être animateur, vraiment, parce que quand j'étais avec lui, j'étais en stage, hein, heu, donc heu, j'ai cumulé un nombre d'heures de stage assez important grâce à lui et très rapidement et après, heu, dans le cadre de la radio sur laquelle je travaillais, j'ai rencontré le gars qui s'occupait des animateurs en région, pour une au pour pour cette antenne et une autre, il gérait 2 antennes et c'est lui qui m'a proposé mon 1er emploi et j'ai commencé après, donc je suis parti en région pendant 3 ans et 1/2, j'étais en région sur une an antenne locale d'une grande radio nationale mais sur son décrochage local et puis, en fait, le le graal, c'est de faire du national et au bout de 3 ans et 1/2, j'ai, hem, j'ai obtenu, heu, mon poste en national sur lequel après, je suis resté 15 ans et heu et en fait, je me souviendrai toujours de cette phrase qu'il m'a dite le jour où je l'ai appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle, pour lui dire, heu: «Hé! Fred, Fred, heu, ça y est, heu, ça y est, je vais faire du national et en plus, je vais faire le Morning national de telle radio» et tout et là, il me dit, heu, la 1re chose qu'il me dit, il me dit: «Prend pas la grosse tête!»
Ou peut-être, heu Oui, oui. D'accord. Oui. Ah oui. Oui, oui. Ah oui! D'accord! Oui. Parce que, heu, en
Mais pas pas sur le moment. Il m'a dit juste, heu: «C'est génial, c'est super ce que tu vas faire, mais s'il te plaît, maintenant que tu vas faire du national, ne change pas, prends pas la grosse tête, quoi! C'est la le même métier, sauf qu'il y a plus de genr de gens qui écoutent mais heu, mais c'est le même métier, donc, heu, va pas te la jouer, quoi!» Mais c'était pas un reproche à une chose que je venais dire ou quoi, c'est que
Non, oui, oui, toujours rester humble, en fait, comme lui a été avec toi, heu, finalement, heu heu, il était bienveillant et cetera, heu, enfin, heu
Ouais, ça, c'est et ça, tu peux rester humble, et, heu, enfin, heu, bienveillant mais par contre, ouais, l'humilité est quelque chose d'importante et puis, oui, voilà, ça a été, heu, ça a été la 1re chose qu'il m'a dite et c'est peut-être, tu vois, quand tu me poses cette question sur le un conseil qui m'a marqué, c'est peut-être le truc qui m'a le plus marqué parce que je m'attendais à des effusions de joie, il m'a dit: «C'est super, c'est super, mais par contre prends pas la grosse tête!» <laughs>
N ouais. D'accord. Oui, il doit très intéressant et heu, bah, d'ailleurs, heu, merci à toi, heu, d'avoir, heu heu, bah, ton mentor, qui est devenu ton ami, finalement, ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup.
Ouais, ouais, même, heu, a ami et même, heu, ami de la famille, presque un frère, merci à toi.